あの、ちょっとアドバイス頂きたいんですけど、あの、私今頑張って作ってるものがあるんですね。で、それが、うーん、なかなか忙しくて、全然時間がなくって、進まないんですよ。
はい。 はい。 うーん。
で、それで、どういう風にこの時間って作ったらいいのかなと思って、アドバイス欲しいんですけど。
あ、かしこまりました。ちなみに、作ってる物っていうのはどういう系のものなんでしょうか？
んとですね、私、あの、縫い物が凄い好きで、あのうん。ミシンを持ってて、で、ミシンで縫ったりとか、あと手縫いも全然するんですけど、で、今、特に頑張ってるのは、今12月なんで、あの、もうすぐでクリスマスじゃないですか？で、それでうち子供がいるんですけど、で、子供にもプレゼントあげるんですけど、あの、毎年毎年思ってたのが、あの、こう、プレゼントの包装紙ってすごいもったいないなって毎年思ってたんですよね。あの、1回こう、プレゼント包んで、で、それであの、クリスマスが終わったらゴミになっちゃうっていう。
ああ、縫い物ですか。はい。 うん。 うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 そうですよね。
そう。なので、今年頑張ろうと思って、えっと、布を買ってきて、で、今年から、あの、クリスマスのプレゼントを入れる用の、こう、何回も何回も使える、袋を作ろうと思って。
はい。 おお、いいですね。
そう。で、クリスマス柄の布をたくさん買ってきてですね、で、それで巾着みたいにして、で、あの、紐赤の紐とかも買ってきて、で、それを入れて、こう、プレゼントを中に入れて、紐縛って巾着みたいにして、で、置いとくっていう。クリスマスまで。
はい。 はい。 うん。 ああ、素晴らしいですね。いいですね。
そう。そしたら紙も使わなくて済むし、で、その袋は1回作っちゃったら、もう来年からまた何回も何回も使えるから、すごいエコじゃないですか？
うん。 はい。
で、それを、あの、ずっとずっとやろうと思ってて、本当に時間が無くて。ではい。
ちなみに、今そちらはどの位の、こう、着手の、その、進行具合なんですか？
あ。で、もう12月に入って、うん、やっと、小さいのを4つ、小さい袋を4つと、あと大きいのも作ろうと思って。で、大きいのをひとつ作ったんですよね。
はい。 はい。 はい。はい。え？もう作ったんですか？
そうなんですよ。でも
すご、早いですね。はい。
でも、あの、うち子供が3人いるんですよね。なので、サイズを変えて、全部3つずつ作ろうと思って。
はい。 ああ、なるほど。
で、すごいちっちゃいのをとりあえず、あの、4つ作って、で、今中ぐらいのを作ろうと思って、で、それが今1つ終わった状態なんですよ。
はい。 はい。 うん、うん。 ああ、なるほど。
で、少なくとも、あと2つ作らなきゃいけない、その中ぐらいのを
お、中ぐらいのをあと2つですよね。
そう。で、できれば、もうちょっと大きいサイズも、みっつ作りたい。おお、そうそうそう
うん。 それも、でもみっつですよね。なるほど。じゃ、マックス欲を出せば、あの、大3の中2作らないといけなくて
そうそうそう。
そうでなければ、中の2は最低でも作らないといけない。
あ、そうですね、もしかしたら今年のクリスマスは、それで終わりになるかもっていう、今予感がしてるんですけど。うん。できれば、あの、大きい大のサイズの袋も、作りたいって思ってるんですよね。
うん。 うんうんうん。 うん。 なるほど。というはことは、え、クリスマスまであと14日、2週間ですので
うん。 そうです。
えと、大。だから、5つをにしゅうかんってことですよね。 いろいろ考えると、もう1個につき2日か3日ぐらいしかないってことですね。
うん。 そうなんですよね。 そうなんですよね。
どうどうですか？今実際。
あ、でも、あの、普段、平日は仕事をしているので、で、そして、あの、子供がいるので、で、さんにんまだちっちゃいんですよね。あの、9歳と6歳と3歳。で、まだまだこう手もかかるし、夜とかも、こう、寝かしつけしてやんなきゃいけないんですよ。
はい。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 そうですよね。うん。
なので、お平日はほぼ時間がない。
うん。
で、さらに、ちょっとやっぱり、縫い物って針とかハサミとかあるから、それを、やっぱ、子供の周りで出すのがすごい怖いんですよ。まだ。
ああ、でもそうですね。うんうんうん。
うん。なんか、まちばりとか、なんかね、どっか持ってって無くなったらどうしようとか、その辺に落とされたらどうしようとか
はい。
思って、だから子供が起きてる時間はやっぱりできないんですよ。やっぱ針とかも出せないし、あと、ただ単にもう忙しくてそれどころじゃなくてできないし。
うん。 はい。
で、忙しくてできなくて、平日はほぼやれてないですね。
うーん。まあ、でも、ちょっと聞いてる限りだと、その、そもそもの、こう、モチベーションとかもありますし。
うん。
あの、こう、仕事とお子さんのことだとか、お家のこととか、もうこうやるべきことやったら、もうあの、そもそも物理的に時間がないっていうような形に感じるんですけれども、そういうことですよね？
はい。 そうなんですよ。そうなんはい。
うーん。 というと、やはりこう、何か、これがネックになってとか、これを削除削減すればできそうとか、そういう話ではないですもんね。
そうですね、平日は無理なので、で、今まで作ったのは、ちょっとやっぱり、まとまった時間があるとき、週末ですね。仕事がない時に、ちょっとガッと頑張ってやったんですけど。
うん。 はい。
でも、それぐらいですね。週末にある時間を使って、こう、ちょこちょこやってくって感じなんですよね。
ああ、なるほどですね。うーん。そうなってくると、その、今回、小さい方と中くらいの1つ作った時っていうのは、週末1回分とか。
うん。
1.5回分とか、そんな感じなんですかね？
そうですね。それは多分、大体2週くらいかかったと思います。2週にわたって週末を使って、そんぐらいかかったかなと思います。うん。
うんうんうん。 なので、あの、物理的に取れる今回、すあの、クリスマスまでの時間って、同じ位だと思うんですよね。2週に渡っての、あの、週末。
そうですね。そうですね、あと2週間ですもんね、週末があるのは、うん。
うん、うん、うん。 そうですね、そこで、どこまで行けるかっていう話にはなってきますよね。
そうなんですよね。しかもなんか縫い物、その、さっきも言ったんですけど、子供がいる時には、そのミシンとか針とかは全部しまってるんですよ。もう手の届かないところに。で、それで週末にちょっとこう、あ、子供があの夫が子供をちょっと遊びに連れてってくれて、ちょっと何時間か時間ができたっていう時に、こうミシンとかを出してくるんですけど、こうやっぱりなんだろう、しまったり出したり、しまったり出したりっていうのも、すごくあの面倒なので、こうなんだろう、1日例えば平日の夜に、30分時間が空いたとかなっても、できないんですよ。30分で、こう、ミシンを出してきて、布を広げてて、で、すぐまた30分後にしまわなきゃいけないってなると、そうなるとできないんですよね。
はい。 うんうん。 うん。 いや、でも、もう話をお聞きしてて、あの、その状態で、あの、そもそもこれだけのものを、こう仕上げてたりとか、それに取り掛かってる時点で、もう今、もう花丸みたいな状態だと思うんですね。<chuckles> ほんっとにすごいです。
うん。 うん。 そう。 うん。 <giggles> あ、は。そうですか？ ああ、ありがとうございます。
なので、もう実際問題、あの、ここで30分の間に、あの、出してしまって頑張ってくださいとはもう言えません、こちらは。<chuckles> はい。なので、うんなことをして無理して、例えば体調崩されたり、睡眠不足になったりとかして、あの、せっかくのこう創作の意欲とか、そのペースが崩れてしまう方が問題だと思うんですね。
うん。 うん。 ああ、はいはいはい。そうですよね。 あん。 うん。 うん、ふんふん。
うん。なので、そこいら辺は無理せずに、もしもっと余裕ができて、1時間2時間平日なのに取れちゃったよなんていう、こうイレギュラーがあった時にやればいいと思いますし。
ああ。 そうですね。
うん。もしそれが無かったら、今のまま、あの、少なくとも創作できてるわけですから。
ふんふん。
うん。それで、もう、あと クリスマスまでに。ま、その先もあの創作が続くと思うんですけれどもうんうんうん。
うん。 そうなんですよね。あの、実はこの袋を作ろう作ろうって思ってたのは、今年じゃなくって、実はもう2年越しとかなんですよね、その
はい。 うん。 <laughs>
布を買ったのも、ほんとに2年前とかで、で、ずっとずっとできなくって、忙しくって。で、それでやっと、あの、下の子が3歳になって、やっとそれでもできるかな、ちょっと時間ができたきかなって感じでやり始めたので、そうですね、なんか、今年で仕上げるんじゃなくて、今年なんか何枚か袋を作れた、その小と中のサイズを作れた。じゃあ来年大を作ろうかなとか
はい。 ああ。 うん、うん、ふん。 うん。 いや、それもめちゃくちゃ素敵ですよ、ほんとに。
うん。そうですよね、そんな感じでもいいかもしれないですよね。
うん。 そうですよ、あの、1人分少ないとかにならないように、無理のないように。そうそう。
そうです。そう。そこは、あの、喧嘩にならないように、あの、さんまいそう、作ることだけは絶対にやろうと思ってるんで。
うーん、サイズ違いでね。 そうですね。なので、こう、もし大1で、今回もうタイムリミットになってしまったら、大1は隠しておいて、あの、うん、来年に行ってもいいと思いますし。
うん、ふんふん。 そうですね、来年に。 うんうんうん。
うん。なので、まずは、あの、中2を 少なくとも、こう
そうですね。そうですね。で、あの、中だけ、こう、こしらえて、で、あとは、あの、その袋が足りなくって、あの、ちょっと包装紙になってしまっても、それでも今年その包装紙を使う量減らせたって思えれば、ね、すごくいいことだと思うんで、うん。そうですね、なんか、全部仕上げなきゃって思うより、これだけできたって、そうですね、思った方がいいですよね。
ね、えいもおいて、はい。 うん。 そうですね。 はい。うん。 そうですね、ほんとにもう、あの、もう、体調崩されることと、あの、できなかったことで、こう、ご自身の、こう、モチベーションとかテンション下がることが一番問題だと思いますので。うん、そこいら辺は無理せずにで。
うん。 うんうん。 そうですね。なんか、それが目的じゃなくって、そうですね、楽しいクリスマスを家族で過ごせることが一番の目的だと思うんで。うん-うんうん。そしてあの、来年とかだったら、あの、うちの長女も、まあ、今年もちょっと手伝ってくれたんですよね。それが、あの、来年はもっともっと戦力になってると思うので、あの、もっとこれからは子供たちも、こう、一緒にね、こう含めてね、やっていけたらいいなって思います。
うん。 はい。 はい。 ええ！ はい。 うんうん。 そうですよね。あと下のお子さんが、あの、3歳になって、あの、色々ちょっと時間ができてきたっておっしゃってたんですけど、ま、これも来年はもう、ひ1歳ずつみんな、あの、おと大人になるので、もっとこう、ご自身の時間取れるかもしれませんし。
うん。 うんうんうん。 うん。 うん。そうですよね。今ようやく時間ができて、これだけできたんで。そうです、来年はもっともっと時間ができると思うんで、うん、あと、子供達とも一緒にやってきたいと思います。なんか、前向きなアドバイスいただいてありがとうございました。これからもなんか、もっと楽しみになってきました。
うん。 はい。 はい。 そうですね。 そうですね。あの大の袋が、今年か来年か再来年かもしんないですけど、できるの楽しみにしております。
はあい。どうもお話聞いていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。